Sì, sì, assolutamente, poi noi italiani siamo famosi per le cene poco frugali la sera, no, <chuckles> ehm, sì, ti dico, caffè, io l'ho totalmente eliminato, uhm, già da un bel po' di anni e, mhmm, fa un po' ridere perché, magari, quando mi capita no non sono amante di bibite gasate, ma quando bevo la Coca-Cola sento proprio la caffeina, no, mi sento, tipo, energica, ehm, però, sì, quello l'ho l'ho proprio tolto perché, comunque, mi faceva proprio un effetto mega eccitante, quindi ero veramente agitata. Ehm, per quanto riguarda la cena, purtroppo sì, quella quello è un problemino che abbiamo molti, ehm, perché, comunque, io sono dell'idea: "Faccio l'aperitivo, però poi se mi viene fame stanotte cosa faccio?" Quindi mangio, no, e rincari la dose. Ehm quindi sì, quello sicuramente un po' va a influire. Però, ehm, ti dico, chi rinuncerebbe mai a una bella serata per qualche ora di sonno, no? <chuckles> E la la televisione, allora a a me capita ogni tanto s di addormentarmi con la televisione accesa, ehm, però, tipo, ho notato che a volte, magari, mi sveglio di soprassalto perché, magari, esplode qualcosa, urla, cose così. No, lì proprio no, perché se mi sveglio così è finita, cioè, nel senso, anche se non ho fatto le mie 3, 4 ore, basta. È una croce, cioè, infatti il mio compagno è un amante del dormire con la televisione accesa e io ogni sera lo sgrido e gli dico: "Metti il timer della televisione!" Perché poi no, mi sveglio io alle 3 del mattino con i programmi schifidi di Real Time i tipo urla e robe varie e mi spavento, no, mentre lui dorme beato come se nulla fosse.
Mh-mh. Mh-mh. Certo. <chuckles> Mh-mh. Certo. <chuckles> Certo, certo, certo. <chuckles> Certo. Mh-mh. <chuckles> E poi da lì non riesci ad addormentarti. Certo. Mh-mh. Mh-mh. <chuckles> <giggles> Certo.